Alam mo tama yun 'no, pwede ka talagang mag-set na ng araw, para magkaroon ka ng, ah, regalo at magandang konsepto yung regalo pero syempre, ah, sa ngayon siguro pwede mo siyang i-term na regalo. Pero yung pahinga kasi dapat hindi regalo yun 'no, dapat compulsory yun sa sarili mo 'no, na dapat ibibigay mo. Ka kasi pag sinabi mong regalo, parang reward siya 'no, eh, hindi naman pwede yung katawan mo, eh, pipilitin mo talaga na magtrabaho nang magtrabaho. Though, nauunawaan ko, ah, mm, na kailangan mo talaga ng ano 'no, na kailangan mo talaga ng, ah, mag-work 'no, pero syempre dap 'pag tinimbang mo yun 'no, pag nagkasakit ka 'di ba? So, maaaring magiging mas ano, mas disiplentahe para sayo. Siguro ngayon, as of now pwede mo siyang sabihin na regalo 'no, pero sa mga susunod, eh, gawin mong compulsory sa sarili mo. Baka meron ka pang natatabi dyang ano, vacation leave, sick leave tutal kakapasok lang ng taon, o pwede mo siyang, gamitin. Tas ngayon yung CSC, eh, nagbaba na sila, ah, CSC saka DOLE eh, alam ko nagkaka nagko-coordinate, kasi may ibababa atang bagong leave, eh, yung tungkol sa mental health 'no, na pwede mo sigurong tignan din 'no, na baka pwede mong magamit 'no, sa mga bagay-bagay na yun. Pero as of now baka, ayun 'no, yung need mo din talagang magpahinga ano kasi, ang selebrasyon talaga, eh, alam mo yun, bata na lang talagang nag-e-enjoy diyan. Yung matanda hindi na talaga nag-e-enjoy diyan, kasi maliban sa maglalabas ka ng pera mm, go.
Totoo. <chuckles> Mhm. Totoo. Sang-ayon naman ako diyan. Mhm. Mhm. Ah, okey. Totoo, pag ma mm. Oo, kasi ikaw na yung ano, eh, ikaw na yung nag-o-organize. <chuckles>
Mm, tama, 'di ba? Eh, sa inyo ba parang ano, 70% eh, gumagalaw ka talaga at may mahalaga kang ginagampanan sa, ah, New Year at Pasko?
Tot me oo, kasi ako nala ako na, eh, kasi dati is tama nga yung sinabi mo 'no, 'pag bata pa, parang siyempre nag-e-enjoy ka pa kasi, naghihintay ka lang ng regalo, naghihintay ka lang ng mga ampao, na ibibigay sayo, pero ngayon na matanda na, eh, ikaw na yung nag-aasikaso, ikaw na yung magpe-prepare para sa, ah, mga kakainin tapos siyempre ikaw na rin yung magreregalo, ikaw na rin yung magbibigay ng ampao. So, talagang ano, ah, nag-iba na yung panahon, kaya yung holidays talaga, ah, ngayon ko lang parang na-realize, na hi hindi na siya talaga totally pahinga, para sa mga, um, trentahin na 'di ba? kasi ano na, um, ikaw na yung, may responsibility para mag-mount ng mga festivities kung meron man or mga magluluto-luto, ganon.
Mm. Tama.